آه، اللي هو ال كنت لسه هاسألِك في الحِتّة دي، إن أنتِ لما بتيجي مثلًا بَعد ما تخلّصي بقى و التعب كلّه خلِص وكده وتيجي أ باسِطهم إن هُم مبسوطين، الأكل حلو وعجَبهم وكده، ف بترتاحي نفسيًا أكيد، يعني بتحسّي إن أنتِ مثلًا مبسوطة من جواكِ والّا إيه؟
امم. طبعًا. انبسطت جدًا، حسّيت إن هو إيه ده! ده أنا ص ده أصلًا هُم كانوا متخيّلين إن أنا في أول جوازي ده ما ب مش هاعرَف أعمل أي حاجة، إن هو ده آخِرها أ بانيه وبُوفتيك كده تقلِيه. حسّيت بقى اللي هو أنا لأ أنا طبّاخة كبيرة ما حدش يقول عني كده <giggles>
امم. امم. آه ف كانت ف ففرصة بقى أنتِ آه أنتِ أثبتتِ لهُم بقى العكس خالص،
بالضب وهُم أصلًا كانوا أول مرَّة يعرَفوا الحوار ال الفيليه المقلي ده، هو بالنس المشوي قصدي، فهُم كان بالنسبة لهُم الفيليه مقلي.
آه امم، زي ما زي ما أنتِ زي ما أنتِ قُلتِ، دي حاجة جديدة مش مش معروفة.
بالضبط.
امم.
لأ وحاجات كمان، على فكرة أنا مش في الفيليه بس، في حاجات كتير. <giggles>
قولي لي، حاجات زي إيه طيب، احكي لي <chuckles>
كنت شُفت أكْلة كده فلسطينية اسمها مدفونة. مش ناس كتير تعرَفها، مش ناس كتير تعرَفها بصراحة، بس أنا لمّا عملتها كنت برضه عملتها لمامتي، كانت ف مامتي أصلًا شايفة إن أنا عشان طول عمري ما كنتش باطبُخ، فهي شايفة إن أنا أصلًا فاشلة في الطبيخ. فهي بالنسبة لها إن هي تعرَف <chuckles> إن أنا باطبُخ دي كانت يعني، مش كانت مصدّقة آه. مهما صوّرت لها تقول لي: "ده أي كلام، هتلاقي طعمُه وِحش." يا عيني عليك، يا تقول بقى: "يا عيني عليك يا جوزي." بقى وكلا اللي هو كلام كده <giggles> فاللي هو على فكرة بقى أنا طبّاخة. وجات في مرّة ماما كانت تعبانة يعني، فإيه، قرّرت بقى إن أنا هاطبُخ لها، وهي كانت قاعدة تقول: لأ، مش عايزين." وما عرفش اللي هي كانت خايفة أصلًا. <laughs> آه، واللي هو مش ناقصين إحنا تعبانين، لأ، هي كانت خايفة على نفْسها وعلى بابا، اللي هو "إحنا مش ناقصين، إحنا ي فينا اللي مكفّينا وتعبانين، سيبينا." ومعرفش إيه، قُلت لها طَب دوقيها بس وكده، المهم داقتها
مدفونة. امم. حاجة كبيرة. آه. <giggles> آه. امم، آه، اللي هو اللي هو اللي هو خايفة منِك، خايفة منِك هت <chuckles> هتبوّظي الأكل <chuckles> اللي هو مش خايفة على تعَبِك مثلًا، آه. <giggles> آه. ده عملتِ لهم ال المدفو المدفونة والّا كنتِ عملتِ إيه؟

لازم الشوربة معاهم، ومعاهم رز ومعاه شعرية، أنتِ طابخة 4 حاجات بقى إ <laughs>
يعدّي، حاجات مش إيه الحمد لله جوزي يومها أكَل ويا عيني هو بقى كان لسه في أول الجواز فاللي هو مش عارف يقول إيه القرف ده. <chuckles>
إمم. <laughs> لأ، ما أك أكيد يعني أكيد يعني مش هيقول لِك حاجة هياكل بقى و أ تسلم إيدِك، آه.
فاللي هو آآ، يعني هو هو قال لي هو قال لي يعني ب قال أكَل معلقتين وقال لي أنا شبعت، فأنا حسّيت إن هو يعني إيه شبعت؟ <laughs>
آه، أنتِ حسّيتِ، آه آه، كنت لسه هاسألِك أنتِ حسّيتِ كده بتعبيرات على وِشّه والّا في حاجة غلط إن هو مش عايز يأكل؟ <laughs>
<laughs> واللي هو يعني إيه شبعت؟ أنا لسه م لسه الأكْل ما خلصش، قُلت له: "لأ ما ما أنت ما أكلتوش هيتساب لبُكرة فحرام"، قال لي: "لأ، ما فيش بُكرة وهيترمى، ما فيش بُكرة هو لازم يترمى".
آه. إمم آه لأ <laughs> <laughs> آه، آه، اللي هو كده كده هتاكله يا النهارده يا بُكرة. <laughs>
فقعد يقول لي: "أصل الرز بيقر يعني الشعرية بتقرمش"، قُلت له: "ما هي بتتاكل كده على" أنا بقى قعدت اثبت بقى لنَفسي اللي هو عادي في إيه، ما كلّه بيعملها ك فقعد يقول لي: "أنتم بتاكلوا في بيتكم الشعرية كده؟"، قُلت له: "آه، آآ، معروفة إن الشعرية بتقرمش"، ما أنا عايزة اداري بقى، فالحمد لله يعني الدنيا مِشت و <laughs> وكانت أفشل أكلات حياتي.
إمم. إمم، إمم. أ <laughs> آه، آه، آه، دي دي أ أكيد أكيد ده من بعدها أنتِ خلاص قررتِ بقى اليوتيوب يدخل حياتِك وخلاص مش هتشتغلي من غيره طبعًا.
بالضبط، مش هاعمل بدماغي تاني، مش هاسيب دماغي لنَفسي في الطبيخ أبدًا، <laughs> أنا لازم اشغّل يوتيوب جنبي. <laughs>
إمم. إمم. آه، طب ق ع عملتِ بعدها الرز بقى تاني بالشعرية بقى وطلع حلو بقى و وفُلّ.
ما ما ش أنا مش عارفة بجد إزاي فكّرت كده، أنا كنت فاكرة إن هو لمّا يتحمّر بجد هيكون استوى، لقيت إن هو لأ لازم يتحط في مَيّة مع الرز، يعني مش عارفة إيه الغباء ده، بس أهي عدّت بقى وخلاص، يعني بعد كده بقى بقيت خِبرة رز بشعرية. <laughs>
آه. امم. آآ، عدّت بقى، أ أكيد أ أكيد كُلّ واحد عشان يتعلم بيغلط حاجات في الأول يعني، دايمًا يعني مش كُلّ الناس بت بتعمل على طول كُلّ حاجة صح، م يعني دايمًا يعني إيه الأهم من ال من التجربة مثلًا لو كنتِ عمل حاجة غلط إنِّك تتعلمي منها، إنِّك تتعلمي وبعد كده ت وآه أنتِ اتعلمتِ ما شاء الله يعني الناس كلّها بتشكّر في أكلِك دلوقتي يعني، شايف إن أنتِ بقيتِ مب إمم، آه ب أ ب بتتنسي، بالضبط يعني ال يعني لو ما كنتش سألتِك عليها كنتِ نسيتيها.
الحمد لله اتعلمت. <laughs> آه، يعني دي تجربة لا تُحسب بصراحة، يعني نبُص للجانب الإيجابي. <laughs>

آه، فقعدت تقول لِي تعالي بقى اعملي إيه، تعالي اعملي الفيليه بقى الإيه، ال الحل اللي أنتم قاعدين تقولوا عنه، <chuckles> وأنا قعدت وأنا رايحة
امم، عمل قولي لي طيب عملتِ إيه وقتها أنتِ آآ كان إيه أنتِ أصلًا إن أنتِ يعني إيه أ أ أنتِ لمّا أ و احكي لي لو في الأول المَرّة الأوّلانية لمّا أنتِ الأكل أصلًا عجب جوزِك كده وعجبهُم كده، أنتِ اتبسطتِ أصلًا يعني ولّا فرق معاكِ ولّا أنتِ كنت متوقعة كده؟ آه.
امم. أنا بصراحة باتبسط أوي، أنا باتبسط أوي لمّا حد يقول لِي أكلِك حلو، وباتبسط أوي لأن أنا أصلًا طول عمري ما كنتش باطبخ، أنا عم طول عمري ما كنتش أعرف أي حاجة عن المطبخ نهائي. يعني لدرجة إن أنا ماكنش ما مامتي ما كانتش بتدخلني المطبخ عشان ما أوسخش لها المطبخ، يعني ده ده بجد. <laughs> اللي هو عشان إيه هي تحافظ على الحاجة أوي فأنتِ هتدخلي تبهدلي لي الدنيا فما تعمليش حاجة، لدرجة إن البيض المسلوق أصلًا ما كانتش بترضى تدخلني المطبخ أعمله، آه، فاللي هو بقى أنا جيت هنا اكتشفت بقى. <laughs>
امم. آه اتعلم اتعلمتِ متأخر يعني. إيه ده! للدرجة دي! <laughs> آه. امم. كمان. إيه ده فعلًا؟ امم، فأنتِ بقى بتتعلمي بقى من أول وجديد، عشان كده عشان كده بقى اليوتيوب ده صديقِك اللي هو <chuckles> بيعلمِك كُل حاجة. آه
آه. ما أنا أصلًا مامتي مش من نوع اللي بتحب الطبخ، فحرفيًا أنا كل خبرتي باخدها من اليوتيوب فعلًا. <laughs> فال
امم. آه. طب وأ قولي لي أ يع يعني أنتِ اتبسطتِ لمّا لمّا لمّا هُم حبوا بقى طبخِك وكده وال ال السمك عجبهُم. طيب المرة التانية بقى لمّا هم إيه يعني آآ، لمّا جوزِك مثلًا كده أو أهل جوزِك قال لِك هت تجربي السمك وكده وتعمليه تاني عشان هُم يجربوه، أ وقتها أنتِ حسيتِ إن هو يعني إيه أنتِ أنتِ حاب يعني مثلًا هو إن في حاجة حلوة هُم حابينها فأنتِ بتبقي مبسوطة إن أنتِ بتعمليها؟
امم. أنا اتبسطت واتضايقت في نفس الوقت، أنا اتبسطت إن هو تمامًا إن هُم إن أنا هُم عايزيني أعمل لهُم حاجة وإن هُم حابينها وإن أنا شاطرة فيها وما أعرفش إيه وكده، واتضايقت إن هو ده يوم رمضان وأنا أصلًا كنت ناوية اللي هو أنام واروح على الفطار على طول، فلقيتني بقى أنا ما ارتاحتش. <laughs>
ليه طيب، إزاي؟ امم. آه، إيه ده أنتِ أنتِ معزومة أصلًا يعني والّا إيه؟ كنتِ معزومة في اليوم ده؟ <chuckles>
أيوه كنت معزومة عندهُم على سمك مقلي وهُم قالوا بالمرة ما دام سمك في سمك بقى فخلاص اعمليها لنا بقى.
امم، امم، ف آه. آه، يعني أنتِ أنتِ اضايقتِ إن أنتِ معزومة ورايحة تشتغلي، آه.
آه، حسيت إن هو يعني ما أنا هاخدها من بيتي وآخدها ورايحة في الطريق، حسيت إن هو أنا جاية أنا جاية أريح. <laughs>
امم. ما طب طب أنتِ ما حسيتيش في رمضان إنها كتجربة هتبقى زي آآ، بيبقى أصعب شوية؟ خصوصًا في رمضان مثلًا الواحد بيب مثلًا بتبقي صايمة مثلًا فما تعرفيش تدوقي الأكل أو كده إن تضُبطي الملح الحاجات دي كُلّها التوابل.
هي دي طبعًا مشكلة كبيرة، وأنا بافضل أصلًا مقلقة وأنا أ يعني في كل مرة باطبخ نفس الأكله لازم اليوتيوب شغال جنبي، ما باعرفش أطبخ من غيره.
امم. آه، أنتِ بتحطي المقادير حسب ما بيقول لِك يعني، يعني ما من غير من غير ما تدوقي بقى وكده حسب هو يقول لِك المقدار قد إيه.
آه. وعندي مشكلة إن هو لو قال لِي بهار معين مش موجود، أنا لازم هالَف عليه وأجيبه، ما ما فيش حاجة اسمها هاكنسل ال آه مش ه مش هاطبُخها لو مش موجود. <chuckles>
امم، آه بتوقفي الأكل عليه. إيه ده للدرجة دي! أنتِ بت أنتِ بتلتزمي بن ب ب بالنص بقى، آه.
آه، لأ لازم يكون كل حاجة بالسنتوفة.